なんでしょうね、1週間の疲れだったり、あ、もうなんかもうかなりきついなみたいな、状況になった時は極力1人であの、温泉に行って、あの、なんていうんですかね、無心になるじゃないですけど、結構もう、つうーん、なんかそこで誰ともしゃべらずって感じであの、過ごすことが多いんですけど、でもやっぱりあの、友達とか家族とかでも、あの、時々温泉に行ったりもするので、別にあの1人が必ず、なんですかね、必ずそこに1人で行きたいっていうよりかは、そうですね、その状況とか、あのその自分の今どうしたいかみたいなところを考えてって感じですね。
うん。ああああ。 うーん。 はい。はい。うん。 うーん。 あ。 はいはい。うん。ああ。 うん。 まあそっか、そっか。うんうんうん。うんうんうん。うん、うん。 うんうん。うんうん。 うーん。 そうですね。 まあ、じゃあ、ちょっとストレスが大きめに溜まってる時は1人で、ま、でもちょっと楽しみたいな、なんて時はどなたかとっていう感じですかね。そうか、そうん。
あ、そうですね。で、その、うまく、あの、判断できるようになると、ま、お互い結構なんていうんですかね、ストレス解消じゃないですけど、楽しめて、あのリフレッシュできる感じは結構するので
うん、うん。 うん。うん。 うん、そうかうーん。なんかあの1つね、なかなかストレス解消ってどうしたらいいんだろうっていう方がね、いると思うんですけど、1つもうご自身で見つけられたっていうのは、とっても、こうもしかしたら幸せなことなのかもしれないですね。
判断しながらって感じですね。 そ、ですね、もうあの、それを見つけて、あとは、ま、実行するか、行動するかのとこなので、ま、そう、そういう使い方は大きいかなと思います。
うーん。うん。うん。うん。 そうですよね。 うん。あ、なるほど。なんかそのサウナのね、やり方とてもいいなって、素敵だなって思いました。ありがとうございました。楽しかったです。はい。
はい。はい、ありがとうございました。はい。

そうですね。あの実際にあの、ま、ち近場に、あの
うん。はい。
結構割と、かなりちっちゃめなあの、温泉じゃないですけど、あの、そういう入れるところがあったりして、何回かそういうところも行ってたんですけど、あのやっぱりあの、人が、時間帯的に混んだりすると、なんか、待たなきゃいけないっていうか、あの、なんかあの、入れなかった時もあって、たまに、人がいすぎて。
うん、ちょっとはい。 うん。 あ、そうなんですね。 はいはい。うん。うん。 ああ、そうです。すてああ、そっかそっかそっか、はいはい。 うん、いや、そう、あ、そんなにも。ああ、そうでしたか。はいはい。
はいはい、それがまあ、たまたまその日にちとか時間帯とかにかぶっちゃったってもあるんですけど、やっぱそういう、ちっちゃいところとか、あの一応まあ、温泉みたいなかちで感じでちっちゃい温泉でやっているんですけど、でもやっぱりその、人が多かったりするとなんか、あの、気持ち的になんか、あの、なんかリラックスじゃないですけど、なんかこういう気持ちにななりづらいっていうか、「あ、もうまた人来ちゃったわ」みたいな、「あ、もう、すぐどかなきゃ」みたいな、なんか、そういうのがそうですね、なんかそういうのが、ま、お互い様なんですけど、あると思うので、なんか、なるべくそういうとこには行かないで、なんか結構でかめの、なんか銭湯じゃないけど、す温泉に行って、あの
うん、うん。はい。 うん。 うーん。 え。 はいはい。は。 うん、ああ、まあ。 うーん。 うーん。 あ。 そうか、気使っちゃいますね、うーん。 あ、うーん、そうですよね。うん、うん。 なるあ。 うん。あ、なるほど。
そうですね、暇な時はあの、そういうとこに行くようにして、なんか、邪魔されないじゃないですけど、あの、結構自分だけが、あのあの、集中できる環境じゃないですけど、なんか、そういった方をなるべく選ぶようには最近してます。
うーん。なるうんうんうん。 うん。 うーん。 そう。 あのね、ストレス解消のためにね、ややってることが、その場がなんかこう、人がたくさんいてザワザワしてたりとか、気を使わなかきゃいけないようなね、あの、まあ、それは気使うっていうとちょっとネガティブな印象、こう、配慮をこう、しなきゃいけないよってこと、すななんかストレスじゃあ、解消できてんのかって感じになっちゃいますもんね。
そうなんです、はい。 あ、はいはい。 そうですね、やっぱりあの、心身ともにリフレッシュじゃないですけど、するために行ってるところを、なんか逆に、あの、人が多すぎて順番待ちで入れないとか、なんか、そういうの考えると、「あ、ちょっと来た意味、なんだろう」みたいになっちゃうので、ま、どうせ行ったら、ちょっとちょっと遠めになっちゃったとしても、あの、ま、結構、いゆったりできるような環境じゃないですけど、大きめなところを選ぶようにしましたね、最近。
うん。うーん。うんうん。うーん。うん。 確かに。 それはちょっとね。うーん。 うん、そうですね。 うん。 うんうん。 うーん。 そっか。あ、なるほど。じゃあ、そうやってね、あの、静かにゆったりとっていう目的でらっしゃると、あんまりご家族とかお友達と行くってよりかはどうですか、だどんどんど一人でやっぱり行かれることが多いんですかね？
あ、そうですね。でもやっぱりあの、状況とかその時のあの、体の状況にもよるんですけど、基本的にあの
うん。うん。 はい。はい。